बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा आपने, मुझे भी यही लगता है और बचपन में ना बचपन के कुछ खेल भी काफ़ी यादगार होते हैं, जैसे मुझे गिनताड़ी का अगर आपने नाम सुना हो, है ना? अ, उसमें क्या होता था एक बॉल लेके अ, जैसे हमें अ, मारना होता था एक-दूसरे को, ऐसे बच-बच के, फिर हम उस बॉल से मारते थे। उसके बाद फिर एक अ अ, काफ़ी सारे गेम थे, गुल्ली-डंडा वग़ैरह था, है ना? मैं तो काफ़ी ज़्यादा बताऊँ तो मैं तो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता था, है ना? और लड़कियों में तो एक गेम काफ़ी अ, ज़्यादा फ़ेमस था, अब मुझे उसका नाम नहीं याद है, उसमें 8 बॉक्सेज बनाते थे, उसके ऊपर जंप करते थे वो, स्टोन फेंक अ, हाँ जी, पत्थर को फेंकते थे।
हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी। जी, जी, जी। मैं याद है याद है मुझे पर ना हाँ, ये मैंने भी खेला है बट हमारे गली में ना कुछ भी ऐसा नहीं था कि लड़के का गेम है, लड़कियों का गेम है, सभी मिलके खेलते थे। इवेन जो घर-घर जो घर है, ज़्यादातर लड़कियों को खेलना पसंद है, डॉक्टर-डॉक्टर इस तरीके के, तो वो हमारे घ गली में ना लड़के भी हमारे साथ खेलते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। अब उसमें क्या मुझे लगता है कि क्या रीजन रहता होगा कि मेरे पास ना अ, जो किचन सेट था ना, वो पूरी गली में सबसे अच्छा मेरे पास ही था और वो उस समय मेरी एक अ, स्वीटी दीदी थी, वो बाहर रहती थी, आउट ऑफ़ इंडिया, वो ले कर आईं थी और वो मैं आपको बताऊँ कैसा था, वो काफ़ी बड़ा था मतलब एक अ, आधी दीवार उससे पूरी घिर गई थी मेरी। और अ, उसमें ना पूरा सब कुछ बना हुआ था कि चिमनी बनी हुई थी और स्टोव बना हुआ था नीचे और प्लेटफॉर्म बना हुआ था, प्लेटफॉर्म पे गैस थी। पूरे किचन का ना छोटा मॉडल था, इस तरीके से था वो, तो अ, उस समय इस तरीके की चीज़ें इतनी नहीं मिला करती थी, तो इस वज़ह से ना लड़कों को भी बहुत रूचि आती थी उसमें।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, जैसे अगर मैं बताऊँ मैं भी पहले घर-घर खेलना पसंद करता था।
क्योंकि वो एक तरीके से किचन का मिनिएचर मॉडल ही था। हाँ। जी, जी, जी।
हाँ जी।
जी। और भी ऐसे आपके कुछ खेल रहे होंगे जो आपको पसंद होंगे? अब जैसे मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे अ, वह भी बहुत पसंद था, क्या कहते हैं अ, एक हमारे गैलरी खेली जाती थी, वो भी बहुत अच्छा था, ठीक है। और गैलरी के अलावा और भी ऐसे पकड़म-पकड़ाई हम खेलते थे। अच्छा, एक पकड़म-पकड़ाई जैसा ही एक खेल होता था, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अ, शायद आपको इस बारे में पता हो कि उसमें क्या खोता था कि जितने भी लोग आउट होते थे ना वो सारे अ, उसके साथ ही मिल जाते थे, जो अ, जो डेन दे रहा होता था जो लोगों को आउट कर रहा होता था।

अ, मुझे बताऊँ ना अ, तो अ अ, हाँ आप प्यारी याद भी बोल सकते हैं, थोड़ी-सी ट्रॉमेटिक भी जैसे क्या हुआ था मुझे हो गया था अ अ, आई डोंट नो पोलि नहीं, नहीं पोलियो नहीं, कोई ऐसी बीमारी हो गयी थी टाइफॉइड हाँ जी, टाइफॉइड हो गया था। तो हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा वाला टाइफॉइड हो गया था, जिसकी वज़ह से मेरा चलना वग़ैरह मतलब मैं चल नहीं पाता था। तो हाँ, तो मुझे इतना बुखार था, तो पापा क्या करते थे ना तो जब अ, मुझे सुई वग़ैरह लगवाने रहती थी, मैं बड़ा नाटक करता था, मैं बोलता था मुझे नहीं लगवाना। है ना, क्योंकि सारे बच्चों को यही रहता है, तो फिर पापा क्या किए कि मतलब ना जब भी मुझे अ, सुई वग़ैरह लगवाने ले जाते थे, तो मुझे ना पेस्ट्री खिलाते थे, है ना? तो मैं भी सोचता था फिर मैं यही सोचता था कि चलो यार अब ले जा रहे हैं लगवाने। तो पेस्ट्री तो खाने मिल जाएगी कम से कम, तो फिर मैं जाता था हाँ मुझे पेस्ट्री बहुत पसंद थी। मैं एक ही जगह की पेस्ट्री खाता था। हमेशा जब भी सुई लगवा लूँ, उसके बाद बोलता पा रो-रो के कि पापा मेरे को अभी ये खाना है, मेरे को खाना है। तो ये कहीं न कहीं लाइक हाँ जी, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अ, उस समय के मतलब बचपन में काफ़ी अच्छा लगता था। अब तो शायद अ, मतलब टाइम भी रहता है, या पैसे भी रहते हैं, पेस्ट्री का वो स्वाद नहीं आता, जो पहले पापा खिलाते तो आता था। हाँ जी।
हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओह! हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी, जी। अच्छा। <chuckles> अच्छा, अच्छा। जी। जी, वो तो है। मुझे लगता है जो बचपन में हम खाते हैं ना, उसका स्वाद आता है ना, वो नहीं आता मतलब अब अब नहीं आता वो। आज भी अगर मैं अपने हाथों से अब मैं अ, अलग रहती हूँ अ, मतलब अलग रहती हूँ, इससे मेरा मतलब है मैं जॉब के चक्कर में अलग रहती हूँ अपने घर से अ, चीनी का पराँठा मैं अभी भी ख़ुद भी बना सकती हूँ, बट उसमें वो मज़ा नहीं आता, जो हम बचपन में खाते थे और अब थोड़ा हेल्थ को लेके भी थोड़ा कॉन्शियस हो गए हैं, तो लगता है कि मतलब बहुत शुगर है, बहुत फैट है। तो इसलिए हम थोड़ा अवॉइड भी करते हैं इस तरीक़े की चीज़ें। बचपन में इतना हम ना खाने के बारे में सोचते नहीं हैं, कि जो मन करता है ना खाया जाता है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, याद आता है वो पल। जी।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल।

अ, जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और आप कैसी हैं?
मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आज ना ऐसे ही मैं अपने अ, फ़ेसबुक बहुत समय बाद मैंने अ, फ़ेसबुक ख़ोला है क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि शायद सभी ने फ़ेसबुक यूज़ करना ना थोड़ा बंद कर दिया है। हैं ना? तो आज मुझे लगा ऐसे ही खोलती हूँ फ़ेसबुक, तो ना उसमें ना एक मेमोरी आई, बहुत पुरानी मेरे बचपन की, अ, अपने दोस्तों के साथ की। तो अ, मेरे को ना उससे देख के ना सारी मेरी पुरानी यादें जो हैं, ताज़ा हो गई। वो मेरे स्कूल के यूनिफ़ॉर्म में फ़ोटो थी हम 4-5 जो दोस्त थे, उस समय उसकी। जी, तो उससे मुझे ना अपनी स्कूल की यादें ताज़ा हो गई कि बचपन में हम कैसे मज़े किया करते थे और मुझे लगता है कि स्कूल की यादें ना सभी के लिए बहुत प्यारी होती हैं। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी कोई ऐसी बचपन की याद हो, जो आपके लिए बहुत प्यारी हो? जी।
हाँ, हाँ, जी। हुँ, हुँ, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, जी। अ, मेरे लिए मेरी बचपन की याद तो अ, बहुत ज़्यादा बचपन की नहीं। जैसे क्लास 9th की है, हैं ना? जब मैं क्लास 9th में अ अ, आया था, तो जैसे म मेरे क्या रहा है ना, मैंने बहुत सारे स्कूल्स बदले हैं। मैंने अभी तक लाइक अपनी स्कूलिंग लाइफ़ में 5-6 स्कूल बदले थे। तो मेरा कभी कोई ऐसा दोस्त नहीं रहा था कि मतलब जिसके साथ बोलते हैं ना, बचपन से मेरी दोस्ती है बेस्ट फ्रेंड हो मेरा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं था। मगर जब ह मैं क्लास 9th में आया तो ना मक मेरा एक दोस्त बना, हैं ना? जो की अभी भी मेरा दोस्त था और अब मतलब ना क्लास 9th में एक होता है ना कि थोड़ी अ, थोड़ी बोल सकते हैं कि अ, नासमझ भी होते हैं लोग और थोड़ा-सा मैच्योर भी होते हैं, हैं ना? तो हाँ जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से फिर मेरी एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई और कहीं न कहीं वहीं पे मुझे लगा कि जैसे ना मेरा एक जो पीक बचपन और पीक टीनेजर वाला लाइफ था, मैंने स्टार्ट किया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता था उसके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना वग़ैरह, घूमना अ, लाइक अपने ही शहर में, इधर-उधर जाना तो हाँ, ये काफ़ी अच्छा लगता है। आप बताइए कोई आपकी ऐसी और यादें?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा ,अच्छा। हुँ। जी। जी, जी, जी। हाँ जी, थोड़ी मैच्योरिटी आनी शुरू होती है उस समय, जी। हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ।

अगर मैं बताऊँ बचपन में इंडोर गेम्स में ना मुझे लूडो काफ़ी ज़्यादा खेलना पसंद था, पहले लोग लूडो बहुत खेलते थे है ना? और आज के युग में तो शायद लूडो वग़ैरह कोई नहीं खेलता अब तो सब लोग ऑनलाइन गेम के माध्यम से आ गए ना, ऑनलाइन लूडो वग़ैरह खेलते हैं मगर अ, पहले क्या था ना पहले जो एक नॉर्मल बोर्ड होता था, दबती का जिससे लूडो का हार्ड बोर्ड जो होता था उसपे जब खेलते थे ना बड़ा मज़ा आता था। उसमें ना अगर अ, जैसे अ, ऑनलाइन के माध्यम पे तो चोरी ही नहीं हो पाती जैसे चीटिंग वग़ैरह मगर जब हम ऑफलाइन खेलते थे ना तो हम चीटिंग काफ़ी करते थे, वो उसमें मज़ा ही अलग था। हाँ जी।
हुँ। जी, जी, जी, जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। <chuckles> जी, जी, जी, जी। जी, जी, जी। अ, अच्छा पता है क्या हमारे घर के आस-पास ना कैफेस बने हुए हैं, तो वहाँ पे ना कैफेस में मतलब वही चाय और इस तरीके का खाना छोटा-पोटा मिलता है। तो उन्होंने ना साथ में इस तरीके के ना बोर्ड गेम्स रखे हुए हैं। तो मैं और मेरे जो दोस्त है ना अक्सर वहाँ जाते हैं, चाय-वाय ले लेते हैं और वो लूडो, साँप-सीढ़ी, कैरम ये सब उन्होंने रखा हुआ है और ऐसे है ना ये कांसेप्ट कई अ, कैफेस से रखा हुआ है मेरे घर के आस-पास। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि पुरानी बचपन की यादें जो है ना, ताज़ा हो जाती है इसकी वज़ह से दोस्तों के साथ भी। जी।
हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। हाँ, हाँ। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। हुँ, जी, काफ़ी अच्छा लगा इसके बारे में सुन के और मुझे तो यही लगता है कि जैसे ना कि जो बचपन अ, है ना बचपन की जो यादें हैं, वो हमेशा ही प्यारी रहती हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि आज की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में शायद ही अ, व्यक्ति के पास इतना टाइम है, जैसे पहले बचपन में रहता था, वो खेल ले, अपने दोस्तों से मिल ले, है ना? अब मुझे तो ह पता ही नहीं मैं अपने लास्ट दोस्तों से कभी मिला था, है ना, ना घूमने जाना हो पाता है, ना कभी कुछ हो पाता है क्योंकि सभी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। है ना? सभी के पास अब हाँ जी, तो मुझे यही लगता है कि जैसे जो बचपन में जिस व्यक्ति ने अपना मतलब अ, जो सबसे बढ़िया टाइम स्पेंड किया है, मुझे तो यही लगता है कि वो मतलब बचपन का ही वक़्त होगा। हाँ जी।
जी। हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बचपन की तो यादें बिल्कुल प्यारी ही होती हैं और मतलब मज़ा आता है उनके साथ और मतलब अ, बचपन वही है ना कि अ, कहते हैं ना कि एक बार चला जाए तो फिर वो वापस नहीं आता। बस उन उनकी यादें ही रह जाती हैं कि हम ऐसे करते थे, वैसे करते थे तो वही है, सही बात है और बचपन बहुत सुनहरा होता है, उस समय हमें इतनी चिंता नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा हमें बस अपने एग्ज़ाम्स की चिंता होती है उस समय, उसके अलावा और कोई समस्या नहीं होती है हमारी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बड़ी। तो आपसे इस बारे में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई, बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शायद भूल भी चुकी थी, आपसे अ, बात करते-करते मुझे याद आई जैसे वो अ, वो ज़ंज़ीर वाला खेल। जब पकड़म-पकड़ाई जैसा है जी, जी, जी। ये जब इस बारे में हम बात कर रहे थे तो बात करते-करते मुझे ये जो है याद आया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके विचार जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आ आपका और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे मेरी हाँ, बात क हुए और मैं आपके भी आपके भी मैं विचार जानना चाहूँगी आपको कैसा लगा, जी।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। हाँ, हाँ। उम, जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ जी, हाँ जी। मुझे भी मुझे भी। हाँ जी, बिल्कुल। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और हाँ जी, आशा करता हूँ हाँ जी।